بالض هاقول لِك، أنتِ عارفة إيه بيبقى الصدمة في في الأول كده، وقت ما بيعرفوا آآ الوقت، وقت الحَمل، بيبقى بيقعدوا بقى يفكّروا ويخططوا هنعمل إيه ونسوي إيه، بس مجرّد ما الواحد بيشيل عياله كده بقى على إيده كده، و ويبقوا معاه في حُضنه يعني، فبي بيبقى الوضع مختلف، بيحس بقى ه فعلًا بفرحة كده، وإن أنا معايا عيال وكده، آآ بيبقى ليها فرحة مختلفة يعني، حتى بقى لو الواحد هيتعب، والشُغل بقى، ومصاريف، و، و، وpampers بقى، ولبن، وكل الكلام ده، بس بيبقى برضه الواحد بيبقى بيتعب، وبيشتغل، و وعارف، وهو من جوّاه فرحان، اللي هو عادي، كلّه فدا ولادي يعني.
إمم. بالضبط. إمم. أيوه. بالضبط. آه. بالضبط، عندك حق فعلًا، طيب أنت بالنسبة لك بقى، يعني مثلًا في أيام كده بيبقى في عُطلات بقى من الشُغل خالص، فترة معيّنة، عُطلة بقى الصيف مثلًا، بتحبوا إن أنتم تسافروا كده في الصيف وتعملوا أجواء لطيفة؟ يعني routine الصبح عندكم في السفريات بقى بيبقى عامل إزاي؟
إمم. هاقول لِك يعني، إحنا م بُصّي، أنا مش من مُحبين السَفر أوي يعني، أنا ما سافرتش كتير يعني. إحنا مثلًا مرّة رُحنا شرم الشيخ، قعدنا هناك أسبوع، ده كان في أول الجواز كده، وكنت بافرّحها يعني عشان ال ال المستقبل اللي هي داخلة عليه، <laughs> ف آه فرحة البدايات يعني. ورُحنا شرم الشيخ، وكان لسه بقى مش معانا عيال وكده، فعادي بقى نروح بحر، و ومش هنبقى عاتلين هَم العيال يعني، آآ وفي مرّة تانية، يعني مرتين، رُحنا مكان اسمه الريف العربي، ده يعني خاص بال بال بالأسر والأهالي كده، هو عبارة زي و عن م زي منتجع كده، وفيه حمَّامات سباحة، و وملاهي وحاجات زي كده. هو آه، هو معمول للأسر، بس يعني ح لو، لو الشباب كده حابين يدخُلوا مع بعض أو كده، لأ ممنوع، هو لازمًا أُسر، لازمًا واحد ومراته وعياله، ف فالموضوع بيبقى كويس شوية في الخصوصية وكده، وما فيهوش مشاكل يعني.
امم. آه، البدايات بقى. <laughs> بالضبط. آه. آه، ده إيه ده؟ حلو جدًا. فهمتك. آه، بالضبط. بالضبط، وفي نفس الوقت هتعرفوا تتبسطوا من غير أي بالضبط، من غير أي مشاكل يعني، طَب أنت بتحس إن أنت أب
بالضبط إمم وفيه بقى حمام سباحة للأطفال فده كويس يعني.
بالضبط آه، كنت لسه هاقول لك دلوقتي، فكرة إن أنت تبقى معاك الأطفال في حاجات زي كده، إن هُم يبدؤوا يتعوّدوا على النظام، يبدؤوا يتعوّدوا على البحر، يبدؤوا يقضّوا معاكم وقت لطيف.
اهم. إمم بالضبط، إحنا بن عايز أقول لِك إن أنا بنتي تقريبًا طول الصيف يعني كل يوم، يا بابا عايزة أروح بحر، يا بابا عايزة أروح بحر، اللي هي مجرّد ما راحت مرّة واحدة فخلاص هي عايزة كل يوم هناك، فيعني بقى routine يومي عندها كده، يا بابا أنا عايزة أروح بحر، فيعني الأطفال صغ يعني مش ع يعني مش عايزين يبطّلوا لِعب، و وفُسح وبتاع يعني، لأ <chuckles> ما يعجبهمش القعدة في البيت.
امم. آه. <laughs> امم، إمم. بالضبط، أيوه فاهماك بالضبط، حلو التغيير برضه يعني، يمكن السفريات دي من أكتر الحاجات اللي بتكسر الroutine اللي بتشحنك حتى إنّك ترجع تكمّل شُغل من تاني. فكرة إن أنت بتشتغل طول الوقت، وبتحس مثلًا إنّك مضغوط، ففكرة إنّك تفصِل دي حاجة حلوة برضه، إنّك تفصِل، وفي نَفْس الوقت العيلة كمان تفصل، برضه مثلًا هُم يبقى عندهم مدرسة معيّنة، حضانة معيّنة، مرتبطين بحاجة، برضه الزوجة مثلًا لمّا تبقى مضغوطة في البيت فترات طويلة، برضه يعني فكرة إن أنتم تغيروا جَو كلّكم دي حاجة لطيفة أوي بصراحة.
أكيد.

أكيد طبعًا، وبصراحة الواحد بييجي مع ضغط الشغل فعلًا بي بيحس كده إنه محتاج يفصِل، يعني أنا ال السَنة دي أنا بجد أنا متضايق جدًا، لإن أنا ما لحقتش أروح مصيَف السَنة دي أو حتى نروح ال الريف العربي ده أو أو أي فُسحة عمومًا، لأ يعني الشغل السَنة دي كان ضاغِط معايا جدًا، وكنت محتاج حتى إن أنا أسافر يوم، يوم واحد ما عرفتش، ف فخلاص بقى الصيف خلص، ودخلنا بقى في الشتا و والجو ده مش بتاع خروجات ولا فُسح، فيعني الواحد حَاسس إن هو يعني السَنة ضاعت مِنّه، يعني routine وroutine كُلّ يوم كده ما ما ما ف ما عرفتش آخد يوم حتى كده أفصِل فيه يعني، فأنا ي
بالضبط. اهم. آه فاهماك. <laughs> مش بتجهّزها من قبلها والّا هي الظروف ما بتبقاش دايمًا متاحة؟
هي أنا هاقول لِك يعني اك ممكن نخطط ل لفُسحة مثلًا وتيجي الظروف تحْكم إن إحنا لأ ما نروحش، فممكن حد من الولاد تِعب مثلًا، ضغط شغل عندي، آآ، فبتبوظ بقى، فخلاص بتلاقي الوقت عدّى خلاص الصيف خلص، فما بنلحقش، آآ، ففعلًا الواحد بيحتاج إن هو يكسر routine، لازم لازمًا سفر، لازمًا فُسحة، آآ، لازم أجازة حتى كده يعني بعيدًا عن الأجازة اللي هي ال اليومين في الأسبوع، لأ ممكن الواحد ب بيبقى محتاج ياخد له حتى لو هياخد أسبوع أجازة كده يقعده في البيت، آآ آه لازمًا تغيير routine أكيد يعني.
إمم، فهمتك. إمم. بالضبط عندك حق. أكيد. بالضبط، فكرة إن الإنسان فعلًا بيعمل نَفس الحاجة طول السَنة، كُلّ يوم نَفس الموضوع، كُلّ يوم شغل ومسؤوليات وضغط، ففِكرة إن هو يفصِل يعني ده شيء جميل، إن هو يشحن طاقته، ويقضّي وقت لطيف مع العيلة، يقضّي حتى صُبح حلو كده قدّام البحر غير الصبح العادي اللي هو بينزل يجيب فيه الفطار، وتقعدوا تتجمّعوا تفطروا تبقى بشكل لطيف، يعني بتخلق كمان ذكريات في نَفس الوقت. أنا حقيقي يعني استمتعت جدًا بالكلام معاك وحابة أشكرك على كُلّ الوقت اللطيف ده، بجد شكرًا جدًا ليك.
<laughs> بالضبط. أكيد طبعًا. ما أنا بجد متشكّر جدًا للوقت اللي قضيته معاكِ شكرًا.